Ờ, trong cái buổi hòa nhạc đó thì thực ra nó chỉ là hòa tấu thôi, chứ không có không có ai hát hết. Ờ, tuy nhiên là cái cảm giác mà mình thích nhất là, đầu tiên là cái chuyện mà mình rất là phấn khích khi mà cái người dẫn dắt chương trình của mình á, cũng là một trong những cái diễn viên, ờ, từng đóng trong Harry Potter, và anh ta nói rất là nhiều về những cái kỷ niệm trong phim để có thể dẫn dắt được cái mạch lạc, cái câu chuyện. Thì một trong những cái khoảnh khắc mà mình nhớ nhất thì thường thường là Harry Potter đó là một phim về phù thủy mà, cho nên thường nó sẽ có những cái câu thần chú, thì anh đó mới kêu tất cả mọi người cùng nhau hô vang một cái câu thần chú, cái thế là mọi người hô cái câu thần chú đó xong, cái là nguyên một cái không gian á, cái xong rồi xì khói ra rồi bốc bốc lửa lên xong rồi bắt đầu kéo vô một cái tiếng đàn rất là mãnh liệt. Thì mình nhớ nhất là cái cái khoảnh khắc đó. <laughs>
Ừm. Ừm, ừm. À, thế à. Wow. Ừm. Đúng rồi, đúng rồi. À! Ừm. Wow! Ờ, ờ. Ừ, thường thường là mình thấy nhá, cai những cái buổi hòa nhạc ấy, nhiều khi là người ta, nếu ví dụ như mà người ta cứ tổ chức là là, ờ, 1 bài, 2 bài mà nó cứ liên tục, liên tục như thế, nhiều khi nó lại, ờ, gây ra một, n cái cảm giác nhàm chán, đúng không? Nhiều khi, ờ, mình thấy có một vài buổi hòa nhạc mình đi xem ấy, cũng người ta cũng có tổ chức một n một, ờ, số cái bất ngờ gì đó thì khiến cho người người xem, kiểu, nhớ mãi luôn ấy. Đấy, ờ, chắc là bạn nà
Ừm. Ờ. Yeah. Ừm, ừm, thì thì cái này thì nó cũng, ờm, giống như là nó sẽ phụ thuộc nhiều vào cái cái tính chất của cái buổi hòa nhạc. Ví dụ như đây nó nó nó xem như là một cái buổi hòa nhạc nó tương đối, gọi là, gần gũi, nó không có tới nỗi mà, gọi là, quá là chính chuyên á. Thì người ta có thể đưa vào một trong những cái cái yếu tố mà, gọi là, bất ngờ hoặc là đưa vào những cái tiếng cười. Tuy nhiên là mình cũng từng được dự những cái buổi nhạc mà, ừm, kiểu nghe nhạc của ví dụ như nhạc của Tchaikovsky, hay là của Beethoven á, thì những cái buổi hòa nhạc đó thì nó rất là, gọi là, ờ, ừm, thuần túy và nó rất là, gọi là, chính chuyên, rất là trang trọng á, thì thường là sẽ không có cái tiếng cười ở trong đó, mọi người nghe và ừm.
Ừm. Đúng rồi. Ừm. Ừm, đúng rồi. Ừm, ừm, đúng. Ừ, nó chỉ là im lặng và lắng nghe thôi, đúng không? <laughs> Ừ.
Yeah, và đôi khi là nếu mà bạn nghe vì bạn cũng sẽ cần phải học cái cách là khi nào bạn cần vỗ tay, khi nào không, rồi kiểu kiểu như vậy. Chứ còn nếu mà bạn à, ví dụ như, ờ, không phải là lúc nào hết nhạc thì mình cũng sẽ vỗ tay đâu nha. Tức là nó thường là phải hết, gọi là, hết một hồi. Tức là ví dụ như một buổi hòa nhạc thường người ta sẽ chia ra làm 2 chương, 3 chương, thì cứ hết một chương như vậy thì mình mới được vỗ tay, thì để tôn trọng cái việc trong cái không gian im lặng như vậy. Ừm.
Ừ, đúng, đúng. Đúng ờ. Đó, ừm. Ừm, ừm, ừm, mình thấy mọi người rất là nhất là mấy cái buổi hòa nhạc mà nó trang trọng như những cái bài cổ điển ấy, thì cái này nó rất là quan trọng này. Ấy, chắc là mình thấy cái cái, ơ, khoảnh khắc mà bạn, à, cảm thấy đặc biệt nhất chắc là có lẽ là, à, cái lúc nãy bạn chia sẻ rồi, đúng không? <laughs> Ờ, <laughs> nó cũng rất là hay ấy chứ. Thế thì sau mình không biết là sau cái buổi hòa nhạc đấy thì bạn cảm thấy như thế nào? Có ảnh hưởng gì đến bạn, ờ, sau này không?
Ừm, ừm, ừm. <laughs> Ờ, câu thần chú. <laughs> Ờ. Ờ, x